Olha, eu queria conversar um pouquinho com você, né, pra dar uma desabafada e também ver se você tem algum conselho, alguma dica, ah, sobre sobre, assim, equilíbrio entre trabalho e descanso.
Claro. Com certeza. Me fale. Certo. Nossa, isso acontece muito, né. Eh, me conta um pouquinho, hã, o que que tá acontecendo? Você tá tendo pouco tempo pra descanso? Eh, normalmente é isso que acontece, pelo menos, né. Mas me conta um pouquinho como é que é teu dia? O que que tá te incomodando?
Uhum. Uhum. <laughs> Sim. Olha, eh, na realidade, sim. Eu tô tendo pouquíssimo tempo pra descanso. Na verdade, nem sei te falar o tempo que eu tô tendo pra descanso. Eu estou com uma rotina, eh, apertada, assim. Eu tô com uma rotina fazendo muita coisa, né. Tô tô com uma rotina cheia. Tá valendo super a pena, né. Não tô reclamando. Mas, eh eh, realmente eu eu não tô descansando. Eu não tô, eh, passeando. Eu não tô saindo, né. Então, isso mexe com a gente, né.
Aham. Certo. Aham. Sim. Claro, claro, porque também é necessário, né. É um período de descanso, de autocuidado, até. E pronto. assim, afazeres fora do trabalho. E me conte. Quanto quanto tempo; quantas horas você costuma trabalhar? Como é que come é que costuma ser o teu período de trabalho?
Uhum. Ah, boa. Ó, quando eu te contar agora v você vai entender o que que tá acontecendo, né. <laughs> Eu, hum, hã, beleza. Eu, assim, né. Minha rotina tá sendo basicamente assim. Eu trabalho eu eu acordo, mais ou menos umas 8h. Tá. Aí, depois que eu acordo, assim, eu tenho 1 horinha assim de de descan descanso não, né, 1 horinha, assim, pra eu tomar banho pra né, pra tomar meu café. Pra dar uma acordada de fato, né. É. Exatamente. Aí eu tenho essa horinha de descanso e tudo mais. Hã, e depois eu já começo a trabalhar 9 ho lá por volta das 9h, né. E ...eu tenho esse e um 2 trabalhos. Eu tenho um trabalho home office e um, né, um remoto e um trabalho que eu vou para os para o escritório todos os dias, né. Então, eu começo essa parte aí da manhã pra fazer esse trabalho, eh, remoto. Ótimo. Faço esse trabalho. Hã, lá por volta das 11h eu acabo eu eu eu vou começo a me arrumar e tal pra eu ir para o meu trabalho presencial, que eu vou todos os dias, tá.
<laughs> Tá. Vai ser um susto. <laughs> Aham. Certo. .Uhum. Higiene. Claro. Claro. Uhum. Certo. Uhum. Aham. Né. Remoto? Aham. Uhum. Outra. Certo. E você entra que horas nesse trabalho presencial?
Hã Eu eu saio da minha casa 11h30 e eu com umas eu entro lá meio-dia e alguma coisinha assim, não tenho eu não tenho um horário s super fixo, né, então eu f eu entro nesse trabalho, e aí eu volto pra casa, eh, 18h eu já tô em casa de volta, né, então, 18h horas da da da da tarde eu tô em casa, hã, e aí eu faço mais esse outro trabalhinho que eu tenho remoto, mas aí, o que acontece, né, graças a Deus tá com muito trabalho, então, eh, às vezes, eu tenho trabalhado, assim, até 21h, 22h horas da noite, até mais tarde que isso.
Tá. Perfeito. Uhum. Tá. Aham. Certo. O remoto. Uhum. Mais tarde às vezes. Aham. Tá.
Aham. Sendo que, eh, 21h eu eu iria para academias com os meus amigos, né, que a gente tem um acordo de ir junto e tal, e eu já não estou conseguindo, porque meu trabalho aq tá indo está me levando assim pra
Aham. Até mais tarde.
É, até mais tarde, sabe. Então, quando dá 22h, dez e pouquinho, eu estou finalizando ali
Certo. Aham.
E estou indo comer alguma coisa, tomar um banho, né, tem que comer alguma coisa. Sim. Né. Se se preparar para começar a dormir e tal, aí eu acabo que todo dia eu estou indo dormindo meio tarde, acordando mais tarde, enfim. Eu estou nesse ciclo, então eu não estou com um horário para tra pra pra descansar, sabe. Só estou trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando e eu estou preocupado com isso.
Ah, você ainda come. Uhum. Sim, sim. Claro, claro, claro. É Aí aham. Para descansar. Uhum. Claro, é. Porque acaba entrando até numa qualidade de vida também, né. Então, eh, o que que, assim, eu te sugiro, e eu vi que tua rotina está bem apertada, né, bem, eh, com bastante trabalho, muitas horas de trabalho. Você nas nesse trabalho remoto, você conseguiria, de repente, eh, retomar, por exemplo, a tua academia, que seria às 21h? Diminuir um pouquinho. Nem que você vá para a academia e depois volte para concluir o que faltou. Você você acha que, de repente, isso seria uma uma opção possível?
Uhum. Sim. Uhum. Então, eu estou precisando, né, porque, eh, realmente nem vai ter que criar, né, fazer esse possível, né, porque não dá, né, pra ficar assim.
Pois é. Hum. É, porque é importante, senão você cria muito eh, vira uma bola de neve, né, você vai, eh, dormindo mais tarde, dormindo mal muitas vezes, acordando mais tarde. Como é que é teu sono? Você consegue dormir bem, se restaurar? Você acorda descansado?
Então tem uma coisa que eu, eh, que eu não abro mão na minha vida, tá, que é dormir 8 horas por dia.
Uhum. Ah, maravilha. Isso é maravilhoso. Perfeito.
É, então. 8 horas por dia não, por noite, né. Eu durmo assim, eu não eu não vou passar da das 8 horas, né. Eu eu percebi que, assim, meu corpo funciona bem com 7 horas e meia, 8 horas. Não vou passar disso e nem me nem mais que isso. Só que aí, né, como o dia tá corrido, acaba que você dorme as 8 horas, aí você acorda, aí você trabalhou muito e tal, assim, né. Mas, pelo que eu estou entendendo, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que descobrir de algum lugar que eu possa diminuir, né.
Aham. <laughs> É. Sim. É. É. Porque, assim, pelo que você me relatou, você não não tem muitas pausas. E, assim, o horário que você acorda já é um horário bom, né. Se você está indo dormir perto ali da meia-noite, que acredito que seja mais ou menos pelo teu relato, você está dormindo uma quantidade de de sono, teoricamente, boa, né, se a tua qualidade for boa também, claro. E e daí, no decorrer do teu dia, eh, não sobrou muito tempo, né, a menos, claro o que que você pode fazer também, é fazer algumas pausas, nem que sejam pausas menores, né, de 30 minutos, 20 minutos, para você dar uma alongada, fazer alguma atividade que você pode, de repente, até pegar no YouTube ou em outra plataforma, né, de vídeos, isso também seria uma opção. Mas, como você relatou no tu no teu na tua conversa um carinho muito grande pela academia que você fazia com os teus amigos, eu acho que nem que você não faça todos os dias, mas se você conseguir fazer pelo menos 2 vezes por semana, seria legal para você, porque, além do exercício, você estaria com pessoas que você gosta, né, estaria pronto, estaria interagindo com pessoas
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, é verdade, né. É, eu eu eu eu gosto, assim, de ir para para a academia, né, com com eles, porque, assim, na verdade, né, essa academia que a gente começou a fazer foi sabe uma conversa de bar que: "Ah, eu precis eu preciso começar a academia, eu preciso começar a fazer exercício", aí um outro amigo meu falou: "Ai, eu também quero", e um outro deles o outro desses amigos, ele faz todos os dias, ele falou: "Gente, eu faço", né, "Eu posso ajudar vocês". E aí a gente: "Ah, beleza, vamos vamos procurar onde a gente faz", porque ele faz no prédio mesmo, né, hã, da aí ele falou: "Ah, vamos", né, eu fa ele faz no prédio, mas aí não daria pra a gente fazer lá, "Vamos achar uma academia", então a gente foi procurar uma academia que seria de fácil acesso para todo mundo. Aí a gente achou uma academia a gente queria que ela tivesse piscina e hot tu hot tub, né, jacuzzi, pra também ser um momento nosso, ali, durante a semana de então uma coisa assim, né, e aí, eh
Uhum. Aham. Aham. Ai que vai legal, aham. Olha. Uhum. Claro.
Eles a gente ac a gente achou, foi tudo muito legal, hã, mas aí agora eu não tô conseguindo ir, sabe. É.
Uhum. Não tá conseguindo ter tempo. E, me diga uma coisa, final de semana pra você, como é que é? Também é a mesma rotina de trabalho que você tem? Sábado e domingo.
Então, final de s final de semana, eh, eu tenho uma regra comigo que é não trabalhar, porém, eu tô numa fase que faz uns 3 finais de semana que eu estou trabalhando, mas eu acho que é uma fase, assim, até o final agora do ano, depois eu vou parar, tá, eu vou voltar à rotina normal, porque faz diferença isso, né, se eu conseguir o descanso pelo menos no final de semana, eu já tô melhor, né.
Uhum. Ah, sim. Aham. Pois diminui. É. Faz. Claro, porque daí você consegue reatar uma vida, né, social, um descanso, ver uma série, um filme ou até mesmo fazer uma caminhada, né, ir na academia eh, se for uma coisa provisória, eh, eu acho que, de repente, vale a pena, né, você esperar até, né, que se é uma fase pra você juntar alguma questão de valor pra algum sonho, né, às vezes é um objetivo que você tem que também vale a pena esperar, se o tempo for, eh, limitado, claro. Agora, se isso se prolongar por muito tempo, acaba entrando numa questão de saúde mental, física, então é ideal que você, eh, ache tempos em que sejam mais curtos, né, intervalos no trabalho, seja de a cada 1 hora, 2 horas pra você poder dar uma respirada, dar uma caminhada ou até mesmo realmente retomar a tua academia que você falou com tanto carinho mesmo, dá pra sentir na tua voz que você gost gostava muito.
Uhum. Uhum. É. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhu Uhum. <giggles> Hum. Hum, é, verdade. Mas, olha, eu acho que você tem razão sim, né, eu vou essa fase realmente é uma fase que que tá que tá mai as demandas estão maiores, né, eu sei que depois isso vai diminuir, eu vou eu vou seguir, assim, a né, agora nos últimos dias e depois eu vou realmente começar a desacelerar e e voltar aí e fazer meus exercícios com os amigos, acho que vai funcionar, viu.
Uhum. Isso. É. É. Dê um tempo pra você, porque isso é importante, né, pra você poder, assim, ter uma vida mais saudável, né, com interações com amigos, isso também faz parte. Eh, normalmente falam que, n no né, hã, o ser humano deveria dividir o dia em 3 etapas, né, em 3 que seria: trabalho, lazer e o sono. Então, o sono você já tem, o trabalho, né, você tá passando um pouquinho ali das 8 horas que seria a divisão, <sniffs> mas tá comendo um pouquinho é, isso, tá faltando um pouquinho. Mas você vai conseguir sim, acredito que essa fase vai passar e você vai conseguir retomar o teu descanso com tranquilidade.
Uhum. Hum. Hum. Tá comendo de lazer. <giggles> É. É. Ai, ó, vai ser ótimo, viu, olha eu queria te agradecer, assim, primeiro por me ouvir, né, eh, eu tô tão confuso e você me ouviu tão bem, e também agradecer por essas dicas, e eu o tô tô esperançoso, acho que vai dar certo, viu.
Imagina. Vai sim. Depois você vem pra me contar como é que tá o teu descanso. E fico muito feliz em poder ajudar e escutar um pouquinho, né, da tua da tua preocupação aí com a tua saúde também.
Uhum. Tá bom. Até mais, viu. Tchau, tchau.
Até. Tchau.